Mhm. Ja. Entschuldigung. Hier ist grade 'ne Flasche umgekippt. Sollte natürlich nicht so sein. <snorts> Ich hoffe, das hat dich jetzt nicht rausgebracht. Ähm
Ne, das hätte mich ganz ganz und gar nicht. Ich bin immer noch, ähm, voll hier, ja. Alles alles alles gut.
Okay. <chuckles> Ja, du bist sehr 'n naturverbundener Mensch. Ähm du hast jetzt auch schon 'n paar Beispiele genannt mit Bananenschalen und so weiter. Gibt's da sonst noch irgendwie Herausforderungen für dich? Äh, ich meine
Mhm.